उम, जी देखिए, मेरा तो अगर बोलूँ, आज के इसमें भी 1-2 सॉन्ग्स होते हैं, लेकिन जो सॉफ्ट म्यूज़िक होता है, ख़ास कर की, वो बहुत ज़्यादा ही प्रचलन होता, मतलब है प्लेलिस्ट में। अ, जैसे कि आज भी देखिए अपना अ, सजदे मतलब फ़हीम अब अब्दुल्ला जो है, उसके सॉन्ग्स जो हैं, ख़ास कर की जो अ, वो आज के टाइम के बहुत पसंद आते हैं और ख़ास कर कि कोक स्टूडिओ तो, मेरे पूरे अधिक से अधिक हर चीज़ पसंद आते हैं। क्योंकि एक जी, तो वो अ, वो और एक वो है और लाइक देखिए, 2015 तक की अगर मैं बात बोलूँ, तो जब तक अ, 1980s से लेकर अब 2015 तक मेरे हर गाने अ, मतलब उसमें से हर क्षेत्र में से कुछ ना कुछ गा जेनर में से हर गाने पसंदीदा थे, जैसे कि अमिताभ बच्चन का देखो, "इंतहा हो गई इंतज़ार की, आए ना कुछ ख़बर" ये भी एक है और देखिए, ऐसा भी मतलब अ, फिर अपने 2015 में देखिए, अपने मतलब, खैर, "कभी खुशी-कभी गम" तो खैर बीच में आया था। उसके भी थोड़े बहुत सॉन्ग्स जो थे, और अपना टैक्सी नंबर 9 अ, नौ स नाइन 9 टू 11 में, उसमें भी, "एक नज़र में भी प्यार होता है।" मैंने सुना है, वो भी गाना बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ जी, तो हाँ, ये मतलब 2015 तक जो भी थे, अच्छे लगते थे और उनके ना मतलब मीनिंग अ, रहते थे। और कहीं न कहीं अ, जो ख़ास कर की पार्टी वियर सॉन्ग्स थे, वो भी कहीं न कहीं थिरकने लायक थे। जी।
अच्छा। हुँ। हाँ। <chuckles> जी। हाँ। हाँ। अरे! ये गाने तो सदा बहार हैं। <chuckles> जी। हाँ, जी। जी बिल्कुल, और आपने बोला कि आपको कोक स्टूडियो के स्टूडियो के सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए अ, यहाँ पे ना मैं आपका एक टेस्ट लेना चाहूँगा। मैं ना, एक गाना जो कि कोक स्टूडियो ने गाया है, ठीक है? उसमें कुछ सिंगर्स ने गाया है तो मैं उसकी बीच की लाइन गाऊँगा और आपको गेस करना है कि वो गाना कौन-सा है? और अगर आपने गेस कर दिया, तो उस गाने की 1-2 पंक्ति तो सुनानी ही पड़ेगी आपको। <laughs> जी देखिए, लाइन कुछ ऐसी है।
हाँ। अ, <chuckles> मैं फ़ेल हो जाऊँगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। <chuckles> हाँ।
टूटे हुए दिल जाएँ कहाँ? <laughs> आपको प गेस करना कि गाना कौन-सा है। <chuckles>
हुँ। हँ, टूटे हुए दिल जाएँ कहाँ? मतलब वैसे तो टूटे हुए दिल का तो बहुत ज़िक्र किया गया है। लेकिन <chuckles>
हाँ, बिल्कुल ये गाना है, "हुए फ़ासले।" <laughs> सॉन्ग है ना? तो उसका है। तो ब ब बहुत प्यारा-सा ये सॉन्ग है। चलिए, <laughs> ये मज़ाक-वज़ाक तो होता रहेगा। आप मुझे, जैसे ये बताइए कि अ आजकल ना देखिए, लोगों की जो म्यूज़िक की टेस्ट है, मतलब वो बिल्कुल अ, अलग ही डायरेक्शन में जा रही है। तो आपका क्या मानना है कि ये सही है या फिर गलत है?
हाँ, हाँ। अच्छा। हुँ। <chuckles> हाँ।